Oo, parang, hindi rin naman puwedeng, puro, ano na lang, responsibilidad na lang, gano'n, puro bills na lang, tas wala na natitira sa'tin. Parang maganda rin na, ah, paglaanan natin yung sarili nating kasiyahan, pero huwag din naman nga, yung sobra-sobra kasi, 'di ba? Pa'no kung, puro na lang kasiyahan, pa'no na yung bills, masaya ka nga, wala namang kuryente, 'di ba? Paano 'yon, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm, mahirap yan. Mm. <laughs> Kandila, kandila na lang. <chuckles>
'Di ba, o kaya, ah, isang araw, naku, ang sasarap ng pagkain mo, pero yung kinabukasan, wala na, puro delata na lang, 'di ba? Mahirap naman yung gano'n, dapat pinaplano rin, pero, ayun, dapat, ah, huwag din tayo masyadong mahigpit sa sarili natin, at dapat maging mabait nga rin tayo sa sarili natin kasi, siyempre pinaghirapan natin 'yon, kaya dapat tayo rin yung mag-benefit talaga, 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, parang balansehin natin. Hindi naman yung sobrang, hirap ngayon, ta o kaya, sobrang ginhawa ngayon, hirap later, mga gano'n.
Mm. Oo, 'yon nga, balanse talaga. Pero 'yon, ikaw ba, paano ka humahanap kapag may, ah, biglaang gastos o problema sa pera? Meron ka bang emergency fund?
Mm, akala mo, ah Oo. Ah, magandang tanong yan. Well, wala pa akong, talagang emergency fund, kasi, ayun nga, yung naipon ko na emergency fund, ay nagamit ko dahil mm, hindi naging maganda yung takbo no'ng mga nakaraang taon, kaya pero, nagpasalamat naman ako na, nagtipid ako no'ng, mga panahon na 'yon. Kasi may nagamit ako. Oo, pero problema ko ngayon pa'no ko, ano, ah, pa'no ko siya, babawiin. Kaya, talagang todo, ano ulit ako, budget ulit ako. Ikaw ba, may mga, strategy ka ba, na ginagawa?
Oo. Ah. 'Yon nga, may nagamit, oo. 'Yon nga eh.

Ako, ah, no'ng unang beses kasi ako nagtrabaho talagang parang one day millionaire ako, eh. <chuckles> Parang inenjoy ko muna gano'n, hindi talaga ako nag-ipon na medyo pinagsisisihan ko nga ngayon. Pero ayun naging masaya naman ako. At no'ng <chuckles> no'ng naging 'yung pangalawang trabaho ko ayan nag-excel din ako, parang hinati-hati ko na, ito ipon, ito 'yung puwedeng gastusin sa mga gusto ko lang gano'n, tas ito 'yung mga pangangailangan naman. Pero hindi rin siya nagtagal, kasi alam mo 'yun, ah, 'yung sahod parang hindi naman din gano'n kalaki para paghati-hatiin talaga ng maayos, eh, parang minsan, ah, at duma lumalaki 'yung mga pangangailangan di ba tumataas 'yung bilihin ganiyan ang hirap pagkasyahin. Tapos ayon, trabaho ko ngayon, ah, wala na akong ginagawang excel ganiyan ang ginagawa ko na lang talaga, naglalaan ako ng, amount talaga na dapat itong halagang 'to ipon, tapos 'yung the rest, ah, pangangailangan, tas gastos na, oo, pagkakasyahin na lang, hindi puwedeng walang ipon kasi magastos din ako kaya 'yun 'yung inuuna ko para ma-kontrol ko rin 'yung sarili ko, eh, 'yun.
Hmm. Mm. Hmm. O, importante naman masaya ka. <chuckles> Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm. Ayaw mo na. Da Mm. Mm. Hmm. Pagkakasayahin mo na lang. Hmm. Ay, oo. Ay ang ganda no'n ang gi ang ganda no'n lalo na kapag 'yung parang, pinaglalagyan mo ng pera ay hindi mo puwedeng withdrawhin, no puwedeng kunin ay.
<chuckles> Ayun, oo. Yun nga lalo na maraming online bank na ngayon na puwede mong, ah, iimbak 'yung pera mo na, ah, secure din naman at 'yung iba may interest pa 'di ba, kahit sabihin nating barya lang 'no, lumalaki pa rin yung pera mo kahit papaano.
Hmm. Mm. Mm. Mm, sa lahat nga, eh. Mm, mas mataas nga raw kaysa sa mga traditional banks na ano 'yung mga online talagang mapapaipon katalaga. Mas maengganyo ka, eh. May mga
Oo. 'Yun nga, eh, ni-research ko rin nga 'yun. <chuckles>
Ay gusto ko 'yan, gusto ko yung nag-enjoy ka muna tapos ano, parang naramdaman mo naman 'yung pera mo kasi ako nag-umpisa ako tagat tinipid ko sarili ko parang pakiramdam ko kinakawawa ko sarili ko, oo, parang cup noodles 'yung mga pinagkakakain ko sabi ko, parang hindi naman ako maganda yata 'to, ah. <chuckles>
Oo. <laughs> 'Yun nga, eh. Naku. Para kasing isip ko noon kaya nga ako nagtatrabaho para sa sarili ko, para maging masaya gano'n kaya parang nilubos ko noon na 'yun nga natuto rin naman ako na hindi rin tama 'yung gano'n kaya ngayon ayun kailangan may ipon talaga. <chuckles> Pero ikaw ba sa tingin mo mahalaga ba na may budget ka para sa kasiyahan o mga luho bakit o bakit hindi?
Hmm. Mm. Mm. Hmm. Parang, mm.